เดี๋ยวนะ คือแค่เดินมาเนี่ย
ครับ คือด้วย ด้วยเป็นส่วนของ ขาย
ค่ะ เขาเดิน มา ดมยาดมรอเลยเหรอคะ?
ใช่ ใช่ น้อง น้องดมยาดม น แบบน้องอยู่ส่วนขาย ใช่ไหมครับ น้อง ข ของลูกน้องอะครับ คือดมยาดมเสร็จ เขาเดินมา
ค่ะ
เดินกลับไปเลย หน้า หน้ามุ่ยเลย
คือไม่พอใจเหรอ?
ไล่ออกเลย ไล่ออกเลย
เพราะว่าดมยาดม
ใช่ ไล่ออกเลยครับ ผมสงสารน้องมากเลย
เดี๋ยวนะ คือ ค่ะ เอาจริง ๆ คือเป็นคนที่แบบว่า เหมือนที่คุณบอกอะ เขาตัดสินทุกอย่างอะด้วยอารมณ์อะ เป็นการที่แบบแค่ไม่พอใจอะ ก็สามารถที่จะไล่แบบเด็กคนหนึ่งออกแล้ว อันนี้ คือเป็นคุณสมบัติที่ เอาจริง ๆ นะคะ คือมันตรงข้ามกับหัวหน้าที่ดีมาก ๆ เลยอะ แล้วสำหรับคุณน่ะค่ะ คุณคิดว่า ถ้าเจ้านายที่ดีอะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะต้องสมดุลกันยังไง? แล้ว เพื่อนร่วมงานน่ะค่ะควรใกล้ชิดกันแค่ไหน? หรือว่าควรที่แบบจะต้องทิ้งระยะห่างบ้างอะคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ อือฮึ ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ หัวหน้าที่ดีเนี่ยควรที่จะแบบว่า เอ่อ อาจจะ ถ้าเกิดว่า เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรที่จะเรียกมาพูดคุยก่อนว่า อ่า อาจจะ อะ ดมไม่ได้นะ เพราะว่ามันเสียภาพพจน์หรือว่าภาพลักษณ์ อะไรเงี้ย ใช่ไหม อืม เนี่ย ควรที่จะเป็นอย่างงี้ครับ แล้วที่เจอเนี่ย โอ้โฮ ตอนนั้นผมช็อกเลยครับ คือต้องบอกเลยนะครับว่า ช่วงนั้น ผมเข้ามาประมาณแค่อาทิตย์แรก แล้วน้องคนที่ดมยาดมเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามผมเลย แล้วมือผมอะที่ไขว้หลังอยู่เนี่ย ถือยาดมครับคุณ
อา ค่ะ ใช่ งงเหมือนกันนะ ค่ะ อา ก็คือยาดม <chuckles>
<chuckles> คือ โอ้โฮ ใช่ครับ
โชคดีของคุณมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าถ้าจังหวะนั้นน่ะเป็นคุณดมเนี่ย อันนี้ คิด ไม่ออกเลยค่ะว่า เขาจะมาแบบว่าไล่ออกเหมือนน้องคนนั้นไหม อันนี้ ถือว่า คุณน่ะยังดวงดีนะ อา
ปลิวครับ <chuckles> น่าจะปลิว ใช่ ก็นี่แหละครับ ก็ อันเนี้ย ตัว ย แบบว่าคือจริง ๆ แล้วเขาก็ควรที่จะแบบ เอ่อ พูดคุยเนาะ ถ้าเป็นหัวหน้าที่ดีนี่ ก็ควรที่จะ อะ อย่างน้อยตักเตือน มันไม่ถึง มันไม่ใช่ขั้นร้ายแรงที่ว่า เขาทำอะไรผิดแบบ โอ้โฮ แบบทำ ผิด เอ่อ กฎ แบบว่าผิดแบบถึงขั้นแบบรุนแรงขนาดนั้น อันนี้มันเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตักเตือนกันได้เนี่ยครับ อย่างเช่นแบบนี้เนี่ยแหละครับ แล้วก็
ค่ะ ค่ะ ใช่ หนักหน่วงอะนะ เออ อา จริ

ถ้าใครยอดไม่ถึงเนี่ย 3 เดือนติด ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนี่ยนะ 3 เดือนติด ปลิวครับผม อา ถ้าคนอยู่นาน ๆ เนี่ยให้ 2 เดือนด้วย อะไรเงี้ย โหดมาก ใช่ครับ
ค่ะ ก็ปลิว ค่ะ ค่ะ โหดจริง จริง เป็น บา เป็นหัวหน้าที่ เขาเรียกว่า ต้องเอาตัวอย่างเหมือนกันนะ หมายถึงว่า เป็นตัวอย่างในด้านที่แบบให้เห็นภาพอะค่ะว่า การที่มีคุณลักษณะ อย่างเงี้ย มันเป็นความอึดอัดอะในการที่เด็กจะร่วมงานด้วย แล้วก็เป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างที่แบบ เขาเรียกว่า ผันผวนเหมือนกันนะ อารมณ์ แล้วสำหรับคุณ ณ วันนี้อะค่ะ ถ้าการที่แบบว่านิยามคำว่า หัวหน้าที่ดีอะ คุณคิดว่า ควรใกล้ชิดกับลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงาน มากแค่ไหนอะคะ?
ใช่ อือฮึ